Check mo rin yung ano, paggamit ng gadget bago matulog sa gabi, baka hindi namamalayan eh, Facebook. <laughs>
Ah, o yung oo, yung parang gagawing oo, parang yung gagawing pampaantok 'no, 'di ba? Pero ang mangyayari kasi niyan hindi rin naman gagawing pampaantok dahil 'pag kayo o oo, pagka may nakita kang kaaya-aya na gusto mong tapusin lalo sa palabas, ah, hindi mo na mamamalayan anong oras na, 'di ba?
Oo. Oo, mm. Ayun.
Oo. So parang ang hirap kaya parang sabi ko, "Hay naku naiinis na ako sa sarili ko." Alam mo 'yun, yung parang ang pakiramdam ko, eh, parang ayun nga kagaya ng sinasabi ko nga pakiramdam ko nga, parang yuong hinahanap ng tulog ko sa trabaho, ano 'yun? Yung pa parang ginawa ko oh, parang ginawa kong bahay yung trabaho 'di ba? Kaya pagka yung magbe-break time, Oh, sige, oh, tutulog kayo niyan. "Ay, sarap!" So siyempre ano lang naman mga 30 minutes lang naman 'yong ano, 'yoong break time 'di ba. So paggising mo naman sasakit na naman 'yong ulo mo kasi konti lang naman 'yong maitutulog mo parang, mabibitin ka lang din, 'no? So, ayun nga parang ang unang-una ko ngang iiwasan kagaya na ngang sinabi mo sa akin, eh, na number 1 is kape. 'Yun yung parang nakikita ko nga talaga sa akin tapos pangalawa makapagpa-check-up kasi, siyempre hindi natin alam dahil kumbaga, eh, nag-based lang naman tayo sa experience, 'di ba? Mm. oh, so ayun nga. Oh, ayun sa matatamis din.
Baligtad. <laughs> Mm. Oo. Mm. Matatamis din, iwasan din. Mga cake, chocolate, 'yan. Soft drink. <chuckles>
Oo. <laughs> Yes, oo isa pa yan, ah, lalo na ang soft drinks pampasira 'yan ng ano mm. Ay, so ayun nga oo, maraming salamat sa'yo, ha, at sa muli, mm, at ako'y may maraming natutunan.
Oo. Okay, walang ano man, salamat Okay, salamat din.